बिल्कुल, बिल्कुल, आपकी बात एकदम सही है जो आपने ए अगर बिजली की हम बात कहें कि जो बिजली की खोज थी, एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी खोज थी क्योंकि देखिए ना जो लाइट अ, वग़ैरह थे तो, उसी के बाद हमारी लाइट आई और ऐसे ही सारी चीजें उज़ उपकरण आए जैसे बल्ब आया बल्ब की खोज हुई। ये सारी खोजें अ, जब हमारी बिजली की पहले खोज हुई तो उसी के बाद ये सारी चीज़ें हुई, क्योंकि उससे पहले उन्हें बहुत ही बड़ी खोज थी जो क्योंकि विज्ञान ने जो उस टाइम की थी क्योंकि उस समय लोग अ, लकड़ियो जलाकर ही रोशनी का एक सहारा उनके पास हुआ करता था, बिजली नहीं लोग दिया जलाते थे पुराने समय में, मुझे याद है जो हैं जब मेरे दादा वगैरह बताते हुँ, हाँ, लालटेन उसमें मिट्टी का तेल लिया हाँ जी।
जी हाँ। हाँ, बिल्कुल। हुँ, ठीक। हाँ, यही था, सही कह रहे हैं आप। हुँ, दिया जलाते थे या मशाल या लालटेन रखते थे अपने पास में अ, लेकिन बिजली आने के बाद और हाँ अ, बिजली आने के बाद तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बदलाव आया इंसान की लाइफ में। बिजली के अलावा अगर देखा जाए तो एक खोज जो मेरे दिमाग में आती है, एक मोबाईल की खोज या इंटरनेट की खोज। तो, ये भी है जो आज के समय में जिसका दबदबा है कि जो उसे हर आदमी कहीं न कहीं अ, टच है उस चीज़ से और यूज़ करता है, इन दोनों ही चीज़ों को कहीं न कहीं हर कोई यूज़ कर पा रहा है और सं दूरसंचार व्यवस्था अब देख ही पा रहे हैं, कि कहीं विदेश में बैठकर भी आप यहाँ से अ, अब तो वीडियो कॉल के द्वारा देख पा रहे हैं तो मतलब मिलने की ज़रूरत नहीं है और कहीं से भी बात कर सकते हैं, कहीं से भी किसी को देख सकते हैं। जी।
वही और बिजली हुँ। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। अच्छी बात है ये। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। हुँ, हुँ। हुँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल।

अ, ऐसी खोज तो देखिए कि जो हमारे अ, क्योंकि देखिए जीवन के लिए हमें पानी और खाना और रहना मेन हैं, तो ये खोज तो जो मुझे लगता है ये चीज़ तो पहले ही जो म आदिमानव ने कर दी थी, जैसे आग जलाना। आग जलाने की खोज तो है जो पहले ही हो चुकी थी, तो एक बहुत बड़ी खोज थी, जिसे उन्होंने पत्थर के द्वारा वो खोज की थी, कि पत्थर रगड़ के आग जलाते
हाँ, हाँ। हाँ। हाँ, बिल्कुल। जी, आग जलाना, एक पहिए की खोज जो पहिए का आविष्कार दिया था, वो भी उन्होंने ही दिया था।
हाँ। उ हाँ। अच्छा। हाँ, तो वही ना देखिए ना कि आग जलाना वही कितना ज़्यादा ज़रूरी है, अभी खाना पकाना है हमें तो, वही तो आग चाहिए।
तो मुझे लगता है जी, एक खो ए एक खोज एक खोज हुई थी कि वो टिएनटी जो विस्फोटक होते हैं, उनकी खोज हुई थी, जिससे कि सड़क बनाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती थी उससे। तो मतलब माइनिंग करने के लिए, सड़क बनाने के लिए, तो मुझे लगता है कि ये एक खोज जो थी बहुत बड़ी थी, जिसने कि अ, लोगों में कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गई थी। क्योंकि सड़क बनाना पहले पहाड़ों पर या इस जगह पर इतना आसान नहीं होता था, तो लोगों में कनेक्टिविटी नहीं हो पाती थी, एक-दूसरे लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। तो इस खोज के बाद में मुझे लगता है कि लू अ, जो अ, ये सड़क बनाना है और ये माइनिंग करना है, क्योंकि माइनिंग से ही आप जानते हैं कि जितना ज़्यादा आप माइनिंग कर पाएँगे, उतने ज़्यादा आपको सो अ, स्रोत मिलेंगे, चीज़ें मिलेंगी, आपके पास महँगी जैसे सोना हो या लोहा हो, तो सब चीज़ें तो माइनिंग से ही निकलती हैं ना, चाहे आपके तेल की ही बात कर लें। तो इससे माइनिंग बहुत ज़्यादा आसान होगी, तो मुझे लगता है कि ये भी एक खोज है जो जिसने हमारे जीवन को बदला है। जी।
हुँ। वाक़ई। अच्छा। अच्छा, जी। हुँ, हुँ। अच्छा। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ। ओह! हाँ, ये तो है। हुँ। हाँ, हाँ। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल आप एकदम सही कह रहे हैं कि जो पहाड़ पहाड़ों पर सड़कें वाली खोज जो थी, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी। क्योंकि देखिए ना, अगर हम पहाड़ों पर ल लोगों से नहीं जुड़ पाते तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पहाड़ों पर ही मिलती है और बाकी कहीं नहीं मिलती है, क्योंकि सब जंगलों में अलग-अलग सबकी पहचान होती है। अलग-अलग प्रकार की जड़ी-बूटी, फल और ये बहुत सारी चीजें हैं जो और सबका अपना-अपना अलग फ़ायदा है, अगर देखिए ना कोई जड़ी-बूटी है, जो आपके स्वास्थ्य को अच्छा कर दें, क्योंकि कई ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं जो खाली पहाड़ों पर मिलती हैं। तो वहाँ पर पहुँचने के लिए आपको सड़कों की तो बिल्कुल ज़रूरत प पहुँचती है, और जैसे पहले के जो लोग थे, बहुत ज़्यादा पहाड़ों पर ऊँचाई पर रहना पसंद करते थे, क्योंकि वहाँ से आपको चारों तरफ़ का नजारा दिखता था और कभी कहीं से आक्रमण अगर होने की शंका भी हो, तो आपको पहले ही सतर्कता होने का समय मिल जाता था। क्योंकि अ, अचानक से अगर देखिए आप पे किसी ने हमला कर दिया तो आपको पता भी नहीं चलेगा, पर अगर आप बिल्कुल चोटी पर हैं तो आपको पहले अ, नीचे से दिख जा ऊपर से दिख जाता था कि कहीं से कुछ हुँ, हमला होने वाला है। हुँ।
जी, जी। बिल्कुल। हाँ जी। जी। जी। हाँ, हाँ, सही बात है। हुँ, हुँ। जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी, मैं आपसे एक अ, प्रश्न करना चाहूँगा, जैसे कि बहुत सारी खोजों के बारे में हमने बात करी है, अभी तक तो, मुझे लगता है कि अ, अभी कुछ ना कुछ ऐसा अ, लगा रहा लग रहा है कि कहीं न कहीं उम, खोजें तो देखिए कभी बंद होती नहीं है, कुछ न कुछ नया आविष्कार होता ही रहता है। तो कोई आपको ऐसा आविष्कार लगता है जो कि भविष्य में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने वाला है? कोई ऐसा आविष्कार जो हो सके या प प्रोसेस में हो या होने वाला हो। आपको क्या लगता है, कि कोई ऐसा आविष्कार है जो हमारे भविष्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है?
हुँ। हाँ, हाँ। अच्छा। हुँ, हुँ। हाँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हाँ।

नहीं हुआ। अविष्कार की मैं बात करूँ कि जो हमारा एआई है, अगर आप एआई को देखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसकी इतनी ज़्यादा आजकल अ, डिमांड भी है और इसी पे लोग ज़्यादा खोज भी कर रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा भविष्य में बदलाव लाने वाला है, जो मुझे लगता है। जैसे रोबोट हो गए, आपके रोबो रोबोट बनने वाले हैं, जो आपके कार्य के लिए अ, तत्पर रहेंगे और आप उन्हीं से सब कुछ कार्य करवाएँगे। और मुझे लगता है कि उससे तो इंसान जो है, वो बहुत ज़्यादा आलसी होने वाला है आगे जाकर, अभी अभी देखिए कितना आलसी हो चुका है इंसान। तो अब देखिए, आगे जब ये चीज़ खोज हो जाएगी, तो उसके बाद तो ये अच्छी चीज़ है, मैं मानूँगा, पर इससे देखिए ना आलसी भी बहुत होने वाला है इंसान, जो मुझे लगता है। आपका क्या मानना है, कोई और भविष्य में बदलाव आ सकता है, ऐसा कोई खोज?
हाँ जी। हाँ, हाँ। सही बात है। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। सही बात है। हुँ। अ, सही बात है।
आपका क्या मानना है?
हाँ, एक खोज अगर मैं बात करूँ तो देखिए, एप्पल जो एक ओ, अ, वर्चुअल रियलिटी बॉक्स बनाया था अगर आपने देखा हो तो, जो कि अ, से अ, वो तो कम्युनिकेशन के तरीके को वो पूरी तरीके से बदल देगा। जैसे आज से हम 5 या 10 साल पहले इमैजिन करें, तो हर किसी के हाथ में मोबाइल रहता है, आप कहीं भी जाते हैं।
हाँ। अच्छा। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। अच्छा। हाँ, हाँ।
तो उसमें यही लगता है ना कि हम अगर 10 साल पहले इस तरीके के लोगों को देखते, तो रोबाटिक नज़र आते हैं ना लोग कि अ, कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, तो सब अपना मेट्रो में मोबाइल की स्क्रीन को ही देखे जा रहे हैं, है ना, तो 10 साल पहले हमें अजीब लगता। तो अब एक एप्पल ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जो कि हम पूरे सिर पर पहनकर हमारा आधा चेहरा कवर हो जाता है, और उसमें सफ़र्फ हमें जो हम स्क्रीन देखना चाहते हैं, वो ही चारों तरफ एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, और उसी को हम अपने हाँ, हाँ, जी, जी। उसी तरीके से विआर बॉक्स जो है एप्पल का, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो उइ हाँ जी, तो उसके द्वारा हम कंट्रोल भी कर पा रहे थे आद तो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी खोज है कि आने वाले समय में, सब वो डब्बा पहनकर ही रहा करेंगे और इस लोगों को आदत भी हो जाएगी। तो मतलब बराबर में कौन बैठा है या आपके साथ में कौन है, तो उस चीज पे कोई ध्यान नहीं देगा, अब वो सब अपनी आँखों को उससे कवर कर लेंगे और बस अब उनकी अपनी एक दुनिया, वर्चुअल दुनिया बन जाएगी। आप क्या कह
हाँ, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल। अच्छा। अच्छा, ए एआर-वीआर की बात कर रहे हैं आप। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। ओके। हाँ, हाँ। अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ। हुँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ। है य हुँ, बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, ये तो मतलब ये ओ अगर आप उसमें मूवी देखते हैं, तो आपका मूवी देखने का एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसे मैंने मैंने जो उसकी कुछ वीडियोज़ वगैरह देखी, मैंने तो असली यूज़ नहीं किया है। पर अ, फिर भी मैंने कुछ वीडियोज़ देखी थी कि लोग उसमें मूवी देखने का, गेम खेलने का आपको बहुत ज़्यादा एक खतरनाक एक्सपीरियंस मिलने वाला है। पर हाँ, वही आज जैसा आपने बात की कि अब देखिए, लोग अ, अब उस चीज़ पे ज़्यादा ज होते जा रहे निर्भर होते जा रहे हैं जो मैंने भी देखा, और मोबाइल पर भी, और जो इसके आदी भी ज़्यादा होते जा रहे हैं जो लग रहा है मुझे, कि जैसे-जैसे हमारी खोज बनती जा रही है, इंसान हमारा आलसी ही होता जा रहा है जो मुझे लग रहा है। क्योंकि देखिए ना, पहले हम पहले हमें काफ़ी कुछ करना पड़ता था कुछ पाने के लिए, जैसे इंटरनेट जब नहीं होता था तो हम पहाड़ों पर दूर-दूर जाते थे सिग्नल ढूँढने। तो अब तो आपको बिल्कुल है, और आप बिल्कुल इ अ, इन आलसी बनते जा रहे हैं। तो बहुत सारी खोजें अभी होंगी और होनी चाहिए।
हुँ, जी। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ, सही बात है। जी, जी, जी। जी, सही कहा आपने। सही कहा आपने, वैसे आपके ज्ञान देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
हाँ। हुँ। आपका भी। आपसे भी मुझे बिल्कुल बात करके अच्छा लगा।